Ah, então, eu queria desabafar, assim, e também pedir conselhos práticos sobre um problema que eu tô enfrentando. <clicks tongue> Eh, que eu não consigo manter o horário regular das refeições, sabe.
Hum, entendo. Nossa, é difícil mesmo, não é. Mas, eh, sim me conte um pouquinho mais, pra eu poder te ajudar. Não sei se eu posso te ajudar, não é, se eu posso te aconselhar em algo, eh, mas me diga qual qual parte do dia pra você, você acha que você tem mais dificuldade? É no almoço, é de manhã, porque é mais corrido, quais são os horários mais difíceis pra você?
É. É. En Então, eh, a minha rotina é bem corrida e ela é meio, assim, ela é variável, então tem dia que tá de um jeito, dia que tá do outro, não é uma coisa muito regular meu horário de trabalho, sabe. Mas o principal pra mim que tá pegando, inclusive queria saber de você sobre isso, é o café da manhã. Eu tô pulando quase todo dia, ficando te
Ah, entendi. Ah, mas você pula por qual motivo? Você não tem fome? Porque tem gente que não tem fome de manhã. Ou porque você não tem horário mesmo você tá numa correria já louca e não consegue, eh, separar um horário para o café da manhã? Você acha que qual é o mo qual é a mo razão disso?
Uhum. Exatamente, to O motivo concreto é esse: é falta de tempo mesmo. Então, eu já entro na correria, eh, eu trabalho dando aula online, então às vezes tem aluno cedo, já não dá tempo. Eh, eu me programo pra ser bem certinha com os horários, assim, de acordar, tal, mas às vezes acabo cochilando mais quando eu tô cansada. Daí levanto naquele susto, aí já tem que ir, e aí eu acabo não comendo. Teve um dia que eu acho que eu só fui comer 14h30.
Uhum. Uhum. É Nossa.
E tem gente que fala que o jejum intermitente é bom, mas acho que ali já não estava legal não, era muito tempo. <chuckles>
Não. É, eu acho que, de repente, foi demais, né. Eu acho que tem que se ser pra fazer jejum intermitente, você tem que começar aos poucos, não é. Não pode já ir assim, de supetão, não é. Eh, mas você me falou que você, eh, acorda mais cedinho, que você é bem regrada com os horários e tudo mais, e se você de repente tentasse deixar o café da manhã já pronto no dia anterior? Você já ouviu falar daquelas, eh, você faz, tipo, um pudinzinho assim de chia, deixa na noite anterior na geladeira com iogurte assim, e aí a chia vai hidratando, porque você não pode comer a chia já na hora que prepara, você tem realmente que ter isso chama acho que é overnight, overnight meal ou overnight alguma coisa, eh, eu acho que é isso. E aí você deixa a chia com iogurte, pode por umas frutas, tal, frutas vermelhas, e deixa do do dia pra noite e de manhã tá pronto, você só tira da geladeira e já come. E é um saboroso, gostoso, de repente te te dá um empurrãozinho aí, não é.
Uhum. Sim, então Hum. Hum. Ah. Uhum. S Uhum. Hum. Ah! Uhum. É, bem prático, porque, assim, eu eu associo o café com o que? Preparação. Tem que descer porque eu moro numa casa, aí tem que descer a escada pra ir pra cozinha, aí tem que ir lá esquentar o chá, aí tem que ir lá descascar uma maçã, aí tem que por a torrada e tirar a manteiga, nisso eu falo: "Ai, quer saber? Depois eu como", e vai indo. Então essa sugestão que você me deu, eu gostei, porque realmente é uma coisa saudável, assim, é muito saudável. E, assim, aí eu comeria uma coisa saudável que vai me dar uma saciedade, né, também não é aquela coisa, ai, comer qualquer coisa, abrir pacotes de bolacha, eu não quero isso. Então gostei da sua sugestão. E eu não fico
Uhum. Uhum. Super. Uhum. É. Você pode por, por exemplo, umas, eh, umas castanhas, umas frutas secas, não precisa ser só fruta mesmo natural, né.
Legal. Aham. É, porque, eh, nessa de eu pensar: "Ai, não, tem que descer, fazer", eu acabo não indo. E aí não não sigo, eh, o horário, né, mai mais ou menos que o meu corpo precisa. Então eu gostei da sua sugestão sobre o café da manhã e, assim
É. Sim. Sim. É. E outra outra sugestão também, de repente, eu não sei se você gosta, porque? É mais difícil não é fácil também, mas não é tão difícil assim, você pega 2 ovinhos e faz um ovinho mexido ali de manhã.
Ui! Hum. Ah, aham.
Você gosta de ovo de manhã? Porque tem gente que não curte muito.
Hum, eu gosto mais à noite, tipo omelete, sabe?
Hum, sei, ah, uma ome uma omelete também é legal, mas aí a omelete dá mais trabalho, né. É mais trabalhoso de manhã, não é?
Aham. É, aham, que tem que preparar com com queijo, tal, as coisa, é, de ma de manhã não, mas assim, eh, eu gostei da ideia do do de você falou, que é que é tipo um pudinzinho, né, de chia.
É. Sim, e é supersaudável. Imagina, a chia tem mais aminoácidos do que não sei o quê, tem mais vitamina C do que qualquer outra fruta e tem cálcio. Acho que, se não me engano, a chia tem o tem mais cálcio que o próprio leite, que n que o a couve também. Ela é super boa para a saúde.
Uhum. Legal, nossa, gostei muito da dica, não não tinha pensado sobre isso, e aí também sim, e aí também assim, almoço até que eu consigo, apesar que eu tenho pedido muito delivery, sabe. E às vezes não é tão saudável, porque
Pois é, é uma ótima. Uhum. É, além saudável para para para-para o seu corpo, também não é saudável para o bolso, né. Porque deve ser sempre caro, não é verdade?
<chuckles> Sim, exatamente, não é saudável de nenhum jeito, então assim, eh, às vezes é rápido, aí fala: "Ah, ah, é, não vai dar tempo de descer, fazer alguma coisa, cozinhar, tal." Pede aquele hambúrguer com batata frita e depois dá uma culpa, sabe. E geralmente fora do horário também, então assim
É verdade. Ah. Pois, é. É, de vez em quando de vez em quando acho que é até legal, né. Porque a gente, né, de vez em quando sair um pouquinho da rotina mas eu acho que sempre, não faz bem para a saúde, né, eh, e você já pensou daquelas tem aquelas marmitinhas saudáveis que você pode comprar congelada, aí você só tira a marmitinha do dia, já deixa para fora e depois esquenta no micro-ondas ou no forno, né?
Pois é. <chuckles> Ai, boa, ah, legal, ter marmitinha saudável é uma boa, nossa, não tinha pensado nisso, aham.
Não é? Tem muita gente que faz. Tem você procura de repente nos nos sites assim, às vezes nos grupos de WhatsApp, né, tem eu tenho aqui nos grupos de WhatsApp, tem sempre eu gosto de seguir as mulheres empreendedoras, não é, e a gente se ajudar, eu acho muito interessante, de repente, se você tiver um grupo aí de mulheres, né, empreendedoras, pra pra a gente, eh, compartilhar de sororidade, não é, e ajudar também os outros as outras mulheres também, não é?
Ah. Aham. Legal. Olhe olha, eu não tinha pensado nisso, você deu uma ótima dica incrível, porque assim, tem grupo no Facebook assim, que é ma mais antigo, mas às vezes eu entro e tem eh, eu posso mesmo procurar alguém que faça e aí já deixa a marmitinha lá. Nossa, excelente ideia! Porque aí eu esquento, não vou consumir tempo, nem preocupação, porque às vezes até para pedir o delivery tem que ir lá, "ai, meu Deus", pedir e tal, pagar, né, que é caro. Então assim, já faz, sei lá, um plano de marmita mesmo para a semana, né, gostei, nossa, muito obrigada por essa ideia, foi ótimo, eu estou anotando tudo aqui. Sim.
Sim, sim, mas é ótimo, é ótimo, hum. Uhum. É verdade. Uhum. É É maravilhoso, não é é maravilhoso, e e você então você nunca sai pra trabalhar, você sempre dá 100% das suas aulas são online.
Sempre em casa, é, é difícil eu sair na rua, na verdade, eu tô sempre, sempre em casa, então, eh
Entendi, e o jantar? Me conte como é que é o jantar.
Então, jantar até que é ok. Aí, normalmente, aí m meu marido chega, né, e é a hora que a gente se vê, na verdade, porque passou o dia inteiro fora, eu passei o dia inteiro trabalhando em casa, aí a gente conversa. O jantar é até que é ok, mas às vezes a gente pede pizza, sabe, aí já estragou tudo, né?
Sim. Porque tá todo mundo cansado já, né?
É, é. Aí aquela hora, tipo, desabafar, de como foi o dia e tal, mas até que consigo esse horário até que eu consigo manter porque é o horário que ele chega, então, ah é mais regular o horário da janta. E eu não gosto de comer muito pesado também à noite, então também não é muito tarde. Eu nunca deixo ser muito tarde a jan o jantar, sabe?
Uhum. Uhum. Sim, claro. É, não é bom você sa dormir, né, com com logo depois de se alimentar, né, acaba passando mal e aí tem pesadelos, não é muito legal. Eh, mas e agora em relação a jantar, quando você você tem alguma vez que você realmente prepara o jantar ou não?
Isso. É. Ah, é muito difícil, é difícil. Então, uma época eu até fazia isso n assim, eu cozinhava para o almoço bastante arroz, comida saudável, né, caseira, arroz, feijão, carne e tal, e aí sobrava para o jantar. Eu fiz isso bastante tempo, mas agora que eu entrei numa rotina bem pesada, assim, de trabalho, realmente decidi mais focar mais em mim, né, do que ficar mais fazendo comida e coisa do tipo, aí tá menos, sabe, de preparação. Então, eu tô mais f
Hum. Hum. Uhum. Uhum. E aí, pois e eu estava pensando o seguinte, quando você me disse assim, ah, que você já fazia no almoço, deixava pronto para o jantar. E sopa? Você gosta de sopa, você, seu marido?
É, até que sim. Não é, assim, o meu prato preferido, porque eu gosto de mastigar, sabe. <chuckles> Então a sopa não, eu não desgosto, mas eu gosto de coisa que que que mastiga, quanto mais crocante, melhor, sabe? <chuckles>
Ai, Ma <laughs> mas aí você tem algumas sopas que você tem também mais o que mastigar, por exemplo, eh, <clicks tongue> como chama aquela sopa? Sopa de caldo verde, que tem tem a linguiça, tem o a couve, tem aquela outra tem pode pode fazer uma sopa com carne, assim, desfiadinha, com frango desfiadinho.
Hum. Aham. Sim, como canja, né, assim com pedacinhos. Aham.
Né? Tipo uma canja, exato. E aí você deixa preparado eu quando eu f go go quando eu faço, gosto de fazer, por exemplo, um pra semana toda, podia fazer pra semana toda.
Ah, legal! Aham. Boa ideia. É, uma sopa você acha que é melhor então, para o jantar, né?
Não é? Principalmente no inverno. No inverno, acho que da vai muito bem, né, uma sopinha. Você pode fazer a sopa pra semana toda, também congelar em porções menores. Só descongela aquela que você vai tomar no dia, com queijinho ralado fica uma delícia.
Uhum. Sim. Uhum. Ah, boa ideia. Nossa, então você fez o cardápio pra mim aí, eu tô gostando. Então no no café eu eu preparo aquele de chia, que é rapidinho pra pegar, faço as marmitas para o almoço, né, combino inclusive vo eu acho legal legal você ter falado isso, porque acaba ajudando a comunidade também, né.
Uhum. <chuckles> Não é? Exa É lógico, eu acho que a gente precisa se ajudar também, né. Eu acho muito legal.
Isso. É, e alguém que faça marmita gostosa, tudo, eu ajudo, vou ter o benefício também de receber a marmita que vai me ajudar muito e à noite fazer uma sopinha, eu olha, eu gostei. E, assim, e os horários, que horário você acha melhor então, para o jantar, assim, no máximo, qual que é o horário?
É. Olha, sempre melhor 2 horas antes de você realmente dormir, né. Não sei que horas você dorme, você tem que sempre calcular umas 2 horas antes pra não ficar com com a com aquela comida, né, pesada no estômago, pra não dormir pesado, né.
Tá. Uhum. O Entendi. Olha, eu vou tentar colocar isso em prática, organizar minha agenda melhor, gostei muito das suas dicas, te agradeço muito, me nossa, me deu um norte, assim, só de desabafar e e ouvir seus conselhos, e obrigada mesmo, vou colocar em prática, pode pode ter certeza.
Ah, que bom. Que bom! Olha, vou ficar aqui torcendo pra que dê tudo certo, viu. Foi muito bom falar com você hoje.
Ah, muito bom. Obrigada, então até a próxima.
Obrigada, até a próxima! Tchau, tchau.
Tchau, tchau.